Ouais, ouais, ouais, de le déclic, heu, ça res c'est vrai que ça ça c'est un truc qui m'a pas du tout, heu, touché, ça ça touche certaines personnes depuis l'enfance, parfois. Moi, j'ai j'ai j'ai jamais su, en fait, ce que je voulais faire, heu, donc heu, au final, après le le bac que j'ai fait un bac général, comme tous les gens qui savent pas trop quoi faire, hein, heu heu, j'ai fait un bac général et au final, je suis allé à l'université, heu, j'ai j'ai fait une année et puis j'ai j'ai pas, heu, j'ai pas apprécié, heu, l'université, donc heu, j'ai arrêté ouais, donc heu, bon bon, voilà, hein.
Mmh mh. Oui. Oui. Mmh mh. Oui, bien sûr. D'accord. D'accord. D'accord, donc on est vraiment oui, tu as pu, quand même, expérimenter un petit peu des choses, pousser ta scolarité jusqu'au bac, heu, bon qui t'a permis, bien sûr, de de découvrir, comme nous tous, heu, bon, un ensemble, heu heu, finalement de de disciplines et de matières qui donnent un une vague idée de ce qu'on peut étudier par la suite, mais il y a pas d'études réellement qui t'aient donné envie de te de te consacrer à des années entières de d'un cursus, heu voilà, <chuckles> long et fastidieux, il y a pas une discipline qui s'est démarquée à tes yeux, heu, voilà, pas du tout?
Mmh mh. Ouais. Non! Non, non, non. Mmh. Bah, des disciplines, oui, il y en a que je p que je favorisais, par exemple, j'aimais bien l'Histoire, heu, j'aimais bien le Français, j'aimais bien, heu, toutes ces choses-là mais je
D'accord. Ah! Vraiment littéraire et oui. D'accord.
Un peu, ouais, mais je voyais pas ce que j'allais en en faire, en fait, parce que c'était plutôt des centres d'intérêt, heu, c'était plutôt des trucs qui m'intéressaient, j'aimais bien voir des des des des vidéos, par exemple, sur l'Histoire mais heu, je savais je savais pas, heu, ce que j'allais en faire et j'avais pas envie d'être historien, j'avais pas envie d'écrire une thèse, heu, en fait, j'avais pas envie de faire ces trucs-là.
Oui. Mmh mh. Oui. Oui, il y a peu de débouchés, oui, bien sûr. Mmh.
Oui, en plus de ça, effectivement, heu, les débouchés sont c'est pas comme, heu, les maths par exemple, ou je sais pas, ou les trucs comme ça, c'est c'est un peu aléatoire et puis ça se fait avec les années, heu, tu te spécialises, j'imagine, enfin, bon, heu, moi, j'avais pas envie de passer 5 ans et et à faire un truc que que je savais pas, en fait, ce que ça allait m'apporter.
Bien sûr. Mmh. Oui, oui. Oui. Bien su Oui, oui, non, c'est très long, hein, qui plus est, et alors, vers quelle, heu, option tu as orienté cette, heu, cette année d'études que tu as que tu as pu faire à l'université?
Ben, je me suis dit que j'allais la finir, juste comme ça, heu, j'ai -j'ai j'allais pas avoir de regrets, donc je l'ai finie, heu, même si, à la moitié, je savais que ça ça allait me servir un peu à rien, mais j'ai j'ai en ensuite, je me suis demandé, oui, ce que j'allais faire et puis après j'ai commencé à faire du sport, et puis je suis allé juste à l'armée, heu, pour, heu, 6 mois, je me suis dit que j'allais faire 6 mois, à l'armée, juste pour me me me mettre un peu dans, je sais pas, dans la vie, heu, pro, et puis dans dans un certain état d'esprit.
Mmh. Mmh. D'accord. Mmh mh. Oui, bah, j'imagine que ça apporte énormément, finalement, heu, c'est c'est une expérience même même de de 6 mois, heu, 6 mois, ça reste, heu, quand même conséquent. J'imagine que ça t'apporte beaucoup de de valeurs et de rigueur, peut-être?
Ouais.